Расскажи, как, э, не застревать, э, в сожалениях надолго, но так, по чесноку?
<chuckles> Ой, ну, наверно, самый лёгкий способ- <chuckles> это бытие какого-то постсоветского происхождения. <laughs> Потому что, <laughs> да, мне кажется, т у нас менталитет такой очень необычный в плане подхода к сожалениям.
<laughs> Так. Ну да. Мгм. Да-да-да. Расскажи поподробнее.
Ой, ну, мне так-то такое ощущение, что как-то, в принципе, постсоветские люди росли в какой-то такой обстановке, что если есть какая-то большая неудача 1 реакция это: "Ну что, теперь лечь лечь и заплакать?" <chuckles>
Мгм. Ну да, такая на самом-то деле жёсткая закалка, да, что, а, столько вообще было, а, ра разных, э, м, как сказать, не не не самая простая история действительно у людей постсоветского пространства по по разным причинам, что, а, м, <chuckles> совершенно определенного сорта, что ли, да, люди.
Да. Да. Да, действительно, мне кажется, советские как-то люди, постсоветские, их помотало в этой жизни по разным причинам. То есть у каждого свой путь, и как-то всегда это всегда получается сложно. И мне кажется, что действительно, как-то вот, мне лично мне помогает, что когда что-то идёт не так
Мгм.
и какая-то проблема то сразу, может быть, представить самый худший исход. Тоже такой постсоветский менталитет. Давай представим самое ужасное.
Ага.
И прям вообще разбежаться в воображении, прям, ну, самый кошмарный исход, который тока может быть. Вот хуже вообще никуда.
<chuckles> Именно этой ситуации, да? Вот мы говорим, именно, вот произошла ситуация, и нужно представить вот что самое самое ужасное. Так, мгм.
Да. Да и как-то оно всегда, ну, по крайней мере, на моём опыте, оно всегда получается, ну, максимум, половина <chuckles> от того, что я там понапридумывала, а обычно намного намного меньше. И оно как будто даже успокаивает. То есть как-то самого себя накрутить, испугать, а потом удивиться, что, в принципе, всё не так ужасно. <chuckles>
Как интересно. Такой вообще отличный приёмчик-то на самом деле. А, м, у у тебя есть такие приёмы, например, вот, э э, помимо, э, развития такого самого страшного сценария, например, представить, что кому-то ещё может быть хуже, что кто-то в хуже ситуации.
<chuckles> Ой, ну, я, честно говоря, это прям ненавижу, потому что тоже иногда, то есть, если была какая-то ситуация неприятная, иногда я слышала эти, так сказать, кто-то меня, так сказать, пытался успокоить и говорил: "Ну да, ну, вот есть люди, которым тяжелее". А вот у меня 1, что появлялось: "Ну, понятное дело, там есть люди, от голода помирают. И и чё мне теперь из-за этого не как-то не обращать внимания на мою жизнь? Из-за того, что есть какое-то ещё большее зло в мире?" Мня меня я интересую. <chuckles>
Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Ну, то есть это получается как будто обесценивание собственного, да, а, собственной проблемы за счёт этого, если думать о том, что, а, кто-то там без рук, без ног, кто-то голодает, кто у кто-то находится там в условиях войны, то есть, э, у каждого своя ситуация, и каждый, а, реагирует на неё по-разному, и по ну, понятно, да, это хо это интересный такой тоже подход к вот к таким вот утешениям, да, со стороны.
Да. Конечно. Мгм. Да, это во это вообще никак не утешает. На мой взгляд, это полностью тока обесценивает. Бесит, вот прям вообще хочется чем-нибудь тяжёлым кинуть в таких людей, когда мне это говорят. <laughs> Просто, ну, иди поплачь там где-нибудь в сторонке над всеми <chuckles> всеми плохими моментами жизни, а я сама разберусь. Но да, это, конечно, неприятно. И тоже, мне кажется, другой момент такой. То есть в плане сожалений, то есть мне тут же приходит на голову сожаление о прошлом.
Только бесит. <laughs> <laughs> Ага. Мгм. Понятно. Мгм.
И мне кажется
Имеет смысл вообще, э, сожалеть о прошлом, потому что это уже в прошлом?. <chuckles>
все переживаль Да, но как бы по логике, понятное дело, смысла об этом жалеть нету. То есть единственное, что можно с этим сделать- это какой-то урок извлечь из этого и попытаться не повторять, если это какая-то ошибка, например, была. Но, с другой стороны, мне каже чт мне кажется, в этих моментах как раз таки помо помогает напомнить себе, что тот человек, то есть тот я, который тогда, э, ну, как-то принял неправильное решение или где-то недосмотрел,- это, во-первых, это всё ещё я. То есть надо как-то любить и уважать этого человека, не гнобить его.
Мгм. Мгм. Отличный подход. Мгм.
А. Да, то есть как-то с уважением и доверием подходить к тому ть к тому я, который был тогда, и как-то уважать его позиции, его мнение. Потому что, ну, иначе так же себя можно загнать вообще в угол с какими-то сожалениями о прошлом, которые никак не поменяешь. И получается, и будущее тоже будет никакое.
Да, то есть можно застрять, да, а, в этом, э, сожалении и всё время его перемалывать, пережёвывать и не найти из этого выхода. А у тебя давно вот такое вот отношение- относиться к себе вот так вот более, что ли, как к другу, более снисходительно, не критиковать себя за какие-то вещи? У тебя это всегда так было или это что-то такое недавно приобретённое отношение к себе?
Да. Мгм. Ой, м Ну, мне кажется, это что-то такого из времени идёт, когда я была подростком, что я как-то пришла к мысли о том, что меня безумно пугает сожалеть о прошлом. То есть сам само вот это чувство сожалеть о чём-то, что уже прошло, или как-то со страхом вспоминать что-то, мне дико это пугало. И, ну на тот момент тоже, к конечно, были всякие ситуации. То есть, ну это, конечно, всегда всё было глупо. "Ой, как я сожалею, что я с этим мальчиком заговорила. Ой, как я сожалею, что я там ещё что-то сделала". То есть, проблемы были детские. Но, понятное дело, когда ты ребёнок, ты для тебя это прям весь мир.
Мгм. <laughs> Мгм. Конечно, всё настолько в этом возрасте это просто конец света, если что-то там не так. Мгм.
Да! Да, и вот именно меня, наверное, ужасно пугало вот это чувство сожаления о прошлом. И я как-то вот для себя вот эту стратегию разработала, чтобы, ну, просто как-то не страдать и не мучить себя. И мне кажется, это просто помогает отпустить какие-то разные моменты. Даже ещё без того, чтобы как-то анализировать себя прошлую. Это уже перешло на какой-то уровень, что просто ну что-то произошло, решить конкретную проблему, она решена- всё, идём дальше. Как бы, хватит. Она закончилась.
Мгм. Конструктивно конструктивно к этому подходить, а и, а, не э жевать эту жвачку, да, бесконечно. А, вс здорово. Это на самом деле такой очень здоровый подход, так вот, по-чесноку. <laughs> Да? <laughs> А, и, эм, а тоже вот это вот отношение к себе, да? Без вот этого вот, э, гнобления себя за что-то, потому что прошлое оно уже прошлое. Ты вынес урок и, э, пошел дальше. Плюс, э, а у тебя бывало вот такое, что вот знаешь, ам, например, э, какая-то ситуация да, о котором ну о которой можно было бы сожалеть. Какая-то плохая ситуация потом привела тебя к к, э, какой-то ситуации или точке в жизни, когда вот та плохая ситуация потом обернулась чем-то хорошим для тебя. Какой-то, может быть, очень хороший урок ты вынесла, или, а ну в общем, да из-за этой плохой ситуации траектория твоей жизни пошла так, а в результате вообще всё развернулось просто супер.
Да. Да. <laughs> <laughs> Ай. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ой. Ой, однозначно! И тут будет, наверно, самый такой <chuckles> само собой разумеющийся пример- бывший. <laughs>
Мгм. Ага! <laughs> Так так так. <giggles> Мгм.
<laughs> Проще некуда. То есть, это были, по сути, 2 с половиной года отношений в помойку. <laughs> Допо наполненные слезами, недопониманиями, э, чёрт те ш чем. И это всё ужасно влияло и помимо моего какого-то просто не знаю
Мгм.
<chuckles> Просто отношение к себе. Это и на здоровье влияло. Какие-то болячки начались постоянно, болезни.
Мгм.
Но, с другой стороны, тоже, мне кажется, негативный опыт нужно когда что-то прям плохое происходит, нужно понять, что окей- это какая-то, судя по всему, подготовка к чему-то большему. И я понимаю, что если бы не прошла тот опыт, я бы сейчас 100 % не была бы вот в тех здоровых, классных отношениях, в которых я ах я нахожусь сейчас. Мне нужно было на этих граблях поплясать, иначе бы вот этого всего не получилось. Поплясать вперёд, назад. <laughs>
Эх потанцевать. <laughs> Это отличное выражение "Пляска на граблях". Это <laughs> Мгм. То есть вот, э да да да, продолжай, пожалуйста.
Да. <laughs> То есть мгм. То есть, как бы, да это все отношения закончились, вот я думала: "Вот я, м, дура, ну вот с чё ты такая глупая, почему я себя так не уважала"? Но вот сейчас прошло уже несколько лет, и я прям, э, я благодарна вот за этот негативный опыт, потому что он меня научил очень многому. И слава богу, что он меня научил очень многому, когда мне было 20 лет, а не когда мне было там 40- 50.
Мгм. М-да, н т <laughs>
Так что большое спасибо. <laughs>
Мгм. Да. Это замечательно, когда какой-то такой негативный опыт, о котором можно вначале пожалеть и подумать: "Как я там оказаться, зачем вообще, почему такое количество времени?" Потом вдруг оборачивается действительно классным таким абсолютно жизненным уроком и, э, э, ты как-то понимаешь
Да. Да. Мгм.
Чего ты хочешь, чего ты не хочешь. Ты себя понимаешь, ты понимаешь, что ты больше никогда не поставишь себя в эту ситуацию. Хватит, всё, довольно.
Да. Да. У. <chuckles> Да, так и есть. Мне кажется, э, может быть, действительно, если так вкратце, это всё как-то вынести какую-то общую мысль, мне кажется, любые неудачи, любые сожаления- они их можно как-то пережить, идти дальше, только если ты вынес какой-то рациональный урок из этого для себя.
Мгм. Мгм. А если ты не вынес и как бы просто всё время вспоминаешь эту ситуацию, то там действительно тогда застреваешь и живешь в этом. И это влияет н и на твое настоящее и, соответственно, на твое будущее, потому что если ты урок не вынес, ты всё время будешь, вот как ты сказал, плясать на граблях. Надо где-то записать это выражение.
Да. Да. <laughs> Нак наклябалясь, да. И тоже обвинять окружение. Вот это же, вообще, по классике сказать, что: Мой бывший- подонок, тьфу-тьфу на него!" Но ведь вы же вдвоём там были. То есть, это не, то е
Ах, ага. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Конечно, оба участвовали в ситуации.
Конечно, то есть у у вас, у обоих есть какая-то ответственность за то, что произошло. И, мне кажется, прежде всего нужно сконцентрироваться на том, что ты сделал не так. А, ю даже если какое-то окружение тебя вроде подтолкнуло на эту ошибку, но всё равно
Мгм.
это как бы твое решение было- вести себя так, а не, н например, выйти из этой ситуации и сказать: "Нет, спасибо, я пошел". <chuckles>
Мгм. Да, то есть, э, брать, э, на, э, себя ответственность тоже, а поскольку ты не просто как бы мимо проходил, а ты в этом очень активно участвовал.
Конечно, то есть взять ответственность за за свои положительные моменты, за успехи и за негативные моменты, за все ошибки. Потому что, мне кажется, когда ты начинаешь переводить стрелки на окружение, там: это из-за кого-то,- мне кажется, это просто жизнь становится
Обвинять, э, вокруг всех остальных, кроме того, чтобы ещё на себя обратить внимание. "А я-то там как оказался?"- да? <laughs> Мгм.
Да. Ой, вот, да. Мне кажется, то жизнь становится такой даже страшной, потому что если ты живёшь в мире, где все вокруг ответственны за твой твои неудачи, мне кажется, это как жизнь в каком-то мире, где одни злые герои, серые волки <chuckles> и <laughs> и бабы-яги, и все хотят тебя поймать и съесть. Мне кажется, это ужасно жить в таком мире.
<laughs> Ага. А. Ну так и, да- это, э Да, перекладывание этой ответственности на остальных, а, э, и в в вот этот вот, да, всё время жить на такой паранойе, так можно и до какого-нибудь расстройства <chuckles> добраться. Мгм.
Конечно. Конечно. Всё-таки, действительно, так можно сойти с ума, и всякие болезни могут начаться. А зачем нам это надо? Всё. Всё закончилось, живем дальше, живем, "машем и улыбаемся".
Мгм. Живо живем, э, сегодняшним днем, э, и проработав все ошибки прошлого для того, чтобы было прекрасное будущее. Спасибо за беседу!
Да. Так и есть. <chuckles> Большое тебе спасибо. Было очень очень приятно. И всего хорошего.
Взаимно. Пока.